Hiểu, thì t nếu bây giờ hiện tại mà không có cái, gọi là, cái cái cái cái tài nguồn lực tài chính để có thể là, như mình nói đi ha, là thể hiện thi chữ trên máy đi. Đó, thì nếu bây giờ vẫn còn thi ở trên giấy thì cần, ừm, những cái nguồn nhân lực chất lượng hơn. Không phải ở đây là cần cái người người gì hết trơn á, người ta phải nghiêm túc hơn, đàng hoàng hơn, à, người đừng đừng đừng có dễ dàng bị hối lộ hay là chấm điểm sai, đó, thì kiểu kiểu như vậy. Và một phần nha, là cũng phải giáo dục học sinh sinh viên thật là kỹ càng để cái quá trình, gọi là, không nên, ờ, gian lận, nhưng mà nó nó bằng một cái cách nhẹ nhàng hơn và nói chung là dễ đi vào lòng người hơn, chứ hông phải là mình mình làm gắt gao như vậy đó, thì bạn biết á, có những thứ đó là càng cấm thì h h càng thích làm. Đó, <laughs> đúng rồi.
Ờ, sao, sao? Ờ, hiểu. Nghiêm khắc ha. À, đúng. Càng làm ừ, đúng rồi, tâm lý chung mà, ừm, cũng khó hén.
Đó, thành ra là mình từ từ thôi. Với lại một phần nữa đó bạn, mình thấy nha, là cái hệ thống thi cử hiện nay nó chủ yếu là vào lý thuyết nhiều quá, thực sự là như vậy. Đặc biệt là cái mình nói đâu xa đi, cái môn tiếng Anh ở trên trường đi, chủ yếu là sẽ vào những cái kỹ năng đọc hiểu thôi, đúng hông bạn? Trong khi đó thì kỹ năng, gọi là, viết cũng như là, ờ, nói đi, ra ngoài đời có nhiều bạn đi, tiếng Anh ở trong trường rất là giỏi luôn, ờ, điểm rất là cao, nhưng mà ra ngoài đời lại không không dám mở miệng nói chuyện bằng tiếng Anh thì cái đó là đúng rồi, cần phải thay đổi thêm, kiểu kiểu như vậy. Ừm.
Sao vậy? Đúng rồi. Đúng rồi, ngữ pháp, ừm. Giao tiếp. Ờ. Hạn chế đó, ừm, cũng đúng ha. Ừ, mà bạn nói là cũng có nhiều cái cần thay đổi như vậy đi. Vậy thì nếu bạn có quyền hạn đi, bạn có thể cải tổ được từng bước đi hén, thì hổng biết là bạn sẽ ưu tiên cái nào trước vậy bạn, để bạn có thể thay đổi nó nè?
<laughs>